Sim.
Embalando caixa, e é assim, é um retrocesso. Me dá uma sensação de derrota.
Aham, aham.
Porque quando você tem um são, imagina, um palete, né, que é aquela armação de madeira cheia, você vai botando as caixas ali. São caixas de 15 quilos. Aí eu tô lá fazendo trabalho de estivadora, botando caixa si não tem que pensar.
Sim. Aham, aham. Sim.
E eu não estou acostumada a trabalho que não tem que pensar.
É, imagino. Cla
Aí você tem, 4 pilhas de 4 caixa. 4 por 4, 16.
Uhum. Sim.
E vem a encarregada: "Conta quantas caixas tem no palete". E eu digo: "16". E ela fala: "Não quero que você faça de cabeça, eu quero que você conte uma a uma porque você pode se enganar".
<chuckles> Não! <chuckles> Não acredito.
<laughs>
Não acredito. Nossa, poxa vida, né, que complicado, porque realmente assim
Eu desaprendi a contar agora.
é, você você se dedicou tanto, e eu imagino, né, essa sensação de é uma sensação de fracasso mesmo, né, de pensar: "Poxa vida, né, olha o tanto que eu me dediquei e agora a recompensa que eu tenho é essa". E você está há quanto tempo morando na Europa?
Tô carregando caixa em armazém. Eu tô morando na Europa há 3 anos. Eu tô carregando caixa há 4 meses.